そうですね。ま、勿論、もうね、おっしゃった内容全部なんですけど、もう、不便はね、ある程度覚悟日本じゃない所に行くって言うとこだなのでね、あの、覚悟はある程度はあったんですけど、なんか、そう言う意味では、こうあ、違う、えっとで、喋れない、通じないとか、聞き取れないって言うのは、なんだか、なんか、いけるかなっていう、ちょっとね、安易な、何の根拠もない安易な気持ちがあっていたのが、こう、甘かったなって言う意味で、こう、ダメージがね、あの、大きかった。だから、な不便云々は、こう、心構えがあったけど、こ言葉に関しては、なんか、ちょっと、甘さもあっての心構えが浅かったって言う意味でのダメージがね、あの、大きかったですね。うーん。
どうなんですか？うん。 うん、うん、なるほど。 うん。ああ、そうですね。 はい。 うん、うん。 ええ。 ああ、なるほど。うん。 うん。 うん。 ああ、ダメージか。ああ。特に、え、言葉って、もう凄く大切ですもんね、毎日の、こう、生活に、うーん、対して。うん。
うーん、そうなんですよね。だからもう、ね、そう、ほんとに日本に帰りたいとは思いましたけど、そう出来るものでもないので、やっぱりもう、ね、克服というか、やるしかないので。うーん、まあ
なるほどね。 うん。 うん、そう。 なるほど。 あ。あ、素晴らしい。うん。ま、泣き言言ってる暇はないみたいな感じ、なってたんですかね、なんどっちかって言うと。うん-う
あ、ほんとにそんな感じで、だから、あの、勉勉強と言うかね、学校に、こう、何だろう、えっとね、ネイティブの方じゃない、あの、移民向けの、こ、そう言うプログラムがあるので、あの、そういうのにあ、そうですね、それを、あの、取り始めましたね、だから。うーん。
ええ。 うーん。 うん。あ、ええええええ、はい。はい、夜。ESL みたいなっていう感じですかね。ええええ。 あ、そうですか。でもやっぱり、それに行き始めてどうですか？じゃ、やっぱり、ちょっと、ま、引っ越しにも慣れて、移住生活も慣れてきて、で、ま、だんだんと、どうですか？その英語も、こう、分かるとか、その、言語が分かるようになるとかっていう事はありますか？
はい。 うん。 はい。 うん。